Also, wenn ich manchmal mit meiner Familie rede, dann habe ich das Gefühl, äh, dass wir ein paar Sachen irgendwie nicht so auf der richtigen Wellenlänge sind und das betrifft dann so 'n bisschen mein meine Wünsche, wie wir miteinander umgehen würden und das ist so die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Also, ich würde mir da einfach wünschen, dass alle irgendwie ruhiger miteinander reden. Und dann oft sind wir es klingt schon hitzig bevor wir überhaupt obwohl wir, äh, gar keinen Grund zum Streiten haben, klingt das schon halb wie 'n Streit und ich äh, so Sachen wie, das die Familie einen mal tröstet. Weil ich habe jetzt da so 'n Ding gehabt, ähm, es hat mich 'ne Menge Geld gekostet und das war nicht mein Fehler! Das war, äh, der Fehler von der Fluggesellschaft und irgendwie, ja, ich war davon ziemlich traumatisiert. Weil einmal dachte ich okay, das ist mein Fehler gewesen, dann hat es mich sehr viel Geld gekostet. Und dann habe ich ja, dann habe ich auch Zeit mit der Familie verpasst. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, keiner von denen konnte mich richtig trösten. Mein ich konnte meinen Frust ein bisschen ablassen, ja, aber so richtig trösten, weiß ich nicht. Hatte ich irgendwie nicht das Gefühl. Und das ist so 'n Bedürfnis, was irgendwie nicht erfüllt ist. Und da wollte ich fragen, ob wie man das, ähm, kommunizieren kann oder, äh, ob ich da 'ne falsche Erwartungshaltung habe oder, äh, ja, wie ich damit umzugehen habe.
Ja, danke. Dann versuche ich dir gerne zu helfen. Aber erst mal danke für deine Offenheit. Äh, für mich hatte es hatte es jetzt gerade nach zwei Themen a angehört. Am Anfang hast gesagt: „Äh, mit dem Thema, wie wir miteinander reden und dass dass das schon dass sich das schon hitzig anf hört, bevor wir miteinander reden.“ Und dieses zweite Teil mit dem Trösten, äh, klingt klingt für mich nach 'nem zweiten Thema oder, äh, verst
Mhm ja. Ja. Du hast irgendwo irgendwo hast du recht. Ja, es sind zwei Themen, aber ich habe irgendwie das ich glaube, dass ist so beides mit der Art und Weise zusammenhängt, wie wir miteinander reden.
Okay. Äh, was äh, ne, dann lass uns mal beim Thema Trost starten. Äh, was was genau hättest du dir denn gewünscht von deinen Eltern oder oder vom von jedem deiner Eltern oder von einem Elternteil im Speziellen? Oder hast du Geschwister?
Ja, oder jetzt auch von genau, von der ganzen Familie, von meinen Eltern, von meinen Schwestern. Ähm. <exhales> Ja, k ich w äh, irgendwie, dass mal einer sehr warm ist und zu mir und sagt: „Hey!" „äh, es tut mir voll leid. Das ist ja nicht deine Schuld gewesen“ und Ähm. irgendwie, dass so 'n so bisschen beruhigende Worte einfach finden. <sniffs> Ja. <swallows>
Okay. Und wie ging's, äh, dir denn in der Situation? Also wie was was waren denn die Gedanken in dir? Äh, hast du dir noch Selbstvorwürfe gemacht, oder wie sah es denn in dir aus zu dem Zeitpunkt?
Weiß nicht, ich kenne keinen Ja, äh, das war, äh, ganz schöne emotionale Achterbahn. Weil, äh, ich war wütend, ich war frustriert, ich war sauer auf mich, aber auch irgendwie auf die anderen auch 'n bisschen, ähm, weil ich Weil man das hätte verhindern können, wenn da jemand 'n kühlen Kopf bewahrt hätte und genau, und dann letztendlich, ähm ja, hätte ich gehofft, dass es ja jemand offener anspricht und sagt: „Hey" „es ist ja jetzt, äh, besser so, weil es war nicht deine Schuld“ und einfach solche solche Sachen sagt, so einfache, aber warme warmherzige Sachen.
Ja, okay, und ist das in eurer Familie sonst üblich, oder ist das auch 'n Thema, was eher so bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, nicht gelebt wird?
Ja, das ist, äh, glaube ich, so Kern das Problems. Ich glaube, es werden so 'n paar Sachen nicht nicht gescheit kommuniziert und, äh, die Art und Weise, wie über unangenehme Dinge geredet wird, ist halt eher nicht der Fall. Ist halt eher versucht wird, die ganze Zeit Freude, Freu Friede, Freude, Eierkuchen, aber trotzdem klingt es dann manchmal so, als würden wir streiten, obwohl es gar kein Streitthema ist. Ja, und ich frage mich, ob man nicht einfach <sniffs> hm. Da, äh, so 'n paar Themen, wo die einen wirklich irgendwie emotional mitnehmen, dass man die offener kommuniziert, ja. Ich glaube, das ist halt generell bei uns nicht so wird eher vermieden solche Themen.
Ja. Okay. Ja, das kommt durchaus öfters vor. Äh, haben sich denn eure Eltern- also, wir sind nur auf die Eltern bezogen- haben die sich schon mal gestritten, vor euch Kindern? Oder ist das auch was, was eher vermieden wird?
Ja, also, früher, würde ich sagen, haben die sich bestimmt doch ziemlich gestritten und auch über halt Banalitäten. Es wurde würde einfach laut und hitzig, aber so, dass man eher das Gefühl hatte, die reden aneinander vorbei. Ähm, aber das ist deutlich weniger geworden.
Wenn du sagst, sie reden einander vorbei, heißt es, es gab keine Lösung, oder was meinst du mit die r reden aneinander vorbei? Also, dass es offen im Raum, das Thema geblieben ist?
Ja, also, dass äh, dass dass der der Streitpunkt irgendwie ähm, also irgen dass es vielleicht in dem Fall keinen richtigen Streitpunkt gibt, aber man man streitet trotzdem total, weil man sich halt nicht verstanden hat, weil irgendwas, äh, nicht angekommen ist bei der anderen Person. Und dann wird sich darüber aufgeregt. Dann wird gesagt: „Hey, wieso kannst du mir das nicht einfach noch m ganz klar klipp und klar sagen”, und beide und die andere Partei denkt „Hey, ich habe dir das doch gerade eben erst gesagt”, so. Und dann wird einfach da werden die Leute laut, ohne dass jetzt, ähm, 'n triftigen Grund dafür gebe.
Ah, okay, und das äh, hat schon allein das Lauterwerden ist etwas, was dir missfällt, nehme ich jetzt so 'n bisschen wahr.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir schon wünschen, dass es irgendwie 'ne andere Art und Weise gäbe, wie man sowas anspricht. Und vor allem, dass die Art und Ja, dass dass solche Konflikte, die könnten so leicht vermieden werden, habe ich das Gefühl, wenn man ähm, daran arbeiten könnte, Sachen einfach offener zu kommunizieren, wie es bei einem in der in der emotionalen Welt aussieht, weil das würde irgendwie ja, nicht so nicht so frei ähm, darüber wird nicht so frei geredet, wie man sich fühlt und ja. <sniffs>
Ja, okay, ähm. Das ist jetzt mal, ich sage mal, 'ne Situationsaufnahme, vielleicht Also, um es mal neutral zu be äh, betrachten. Also, sehr oft ist es ja so, dass deine Eltern, und da wird es auch, äh, wahrscheinlich schwierig, sie zu verändern, weil, ne, die haben das ja schon Jahrzehnte so gemacht, eben bestimmte Dinge sich angeeignet haben, ne? Jetzt ist und das meiste passiert unbewusst. Das sind keine bewussten Muster, sondern, äh, sehr oft guckt man es halt auch bei den Eltern ab, und dann verhält man sich später im Erwachsenenleben genauso, wie man das sich bei den Eltern abgeguckt hat.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Ja, das stimmt.
So, also, je jetzt von ihnen zu erwarten, dass die jetzt sozusagen auf neue auf einmal neue Muster entwickeln, ist, äh, sehr äh, ist möglich, aber 'ne Herausforderung. Sagen wir mal so. Das heißt, du kannst bei dir anfangen.
Ja, genau. Mhm, da hast du recht. Ja.
So. Was hast du für Möglichkeiten? Genau. Was hast du für Mö mhm.
Aber jetzt auch für mich selber will ich ja auch nicht diese Muster. Also, du hast recht, ich kann da denen schwer das aufprägen, so da so 'n Anstoß, dass sie sich vielleicht bisschen mehr öffnen, was solche Themen angeht. Aber du hast vollkommen recht, weil, äh, das färbt ab und man hat solche Züge manchmal und ich merke, dass mir das total unangenehm ist. Ähm. Und ja, ich habe im Umgang mit anderen Freunden halt 'nen viel besseren ja, viel bessere Offenheit und, äh, äh, Art und Weise, wie man über solche Themen redet, gelernt. Und genau, also, da ist einfach mehr Achtsamkeit für solche Themen entstanden bei mir.
Ja, super, weil das ist der 1. wichtigste Schritt überhaupt. Du hast es bei dir erkannt und du hast 'ne Entscheidung getroffen, dass du das ganz gerne anders haben möchtest. Und du hast sogar noch das Glück, dass du 'n Spielfeld hast, ich nenne es mal Spielfeld, äh, wo du das auch anders leben kannst. Also, da kannst du diese anderen
Ja genau. Okay.
hm, das sind ja keine Muster, weil diese anderen Verhaltensweise kannst du da ausprobieren und 'n bisschen trainieren.
Ja.
Jetzt geht es darum. Wie kriegst du das in deine Familie? Und da wäre jetzt mein Tipp oder meine Anregung, äh, das ist deine Aufgabe. Sorry, ja, das bleibt jetzt an dir hängen, weil, wie gesagt, die anderen werden sich nicht ändern, weil du du musst sozusagen anfangen den Raum also, müssen tust du gar nichts ne? Sorry, fürs müssen ist jetzt nur ein 'ne Idee.
Okay.
Ah, und zwar, indem du anfängst, einfach das 'n bisschen offener, äh, zu kommunizieren, äh, im Sinne von sprich von deinen Wünschen.
Ja.
I e o oder so ohne die anderen anzugreifen. Zum Beispiel, indem du sagst, ähm: „Ich beobachte.“ Ne, oder zum Beispiel jetzt lass uns mal bei dem Beispiel von dem m gescheiterten Flug da oder sowas, ne? Dass du sagst: „Hey, äh, w mir ist aufgefallen bei diesem Thema. Ich hätte mir so ganz gern gewünscht, einfach mal ein offenes Wort zu haben, oder dass ich mich vielleicht mal irgendwie
Mhm Ja. Ja, genau.
na ja, aus ich sage jetzt mal auskotzen. Sorry für den Begriff, aber dass ich mich da einfach mal mein mein meinen Frust abladen kann, dass mir mal jemand zuhört und dann auch sagt: „Hey, das ist alles nicht so schlimm.“ Und das einfach mal einen Raum zu stellen. Sagt: „Ich wünsche mir das ganz gerne, dass dass wir vielleicht alle versuchen, 'n bisschen offener über unsere Gefühle zu sprechen.“ Und das nur als Wunsch in den Raum zu stellen, ohne dass jemand sich, ähm, schon erklären muss oder sagen muss, warum er das nicht kann oder sowas, ne? Einfach nur zu sagen: „Ich wünsche mir das.“
Ja. Ja.
Und vielleicht auch erst mit deinen Geschwistern, ähm, dass ihr sagt: „Hey, wollen wir uns etwas Neues angewöhnen?“ Ihr seid noch in der Lage, das so relativ schneller zu ändern. Bei euren Eltern das ist bisschen
Ja, das klingt super.
schwieriger, weil das Muster viel länger wirkt. Also, das fällt den einfach schwerer, aus diesen alten Bahnen rauszukommen. Und da dann einfach mal zu schauen, wie die reagieren. Und möglicherweise verstärkt sich das dann nämlich, dass dann auch deine Schwestern sagen: „Ja, stimmt, das würde mir auch leichter fallen.“ Und dann kann das so immer mehr Raum greifen.
Genau. Ja, das klingt super. Also Ja, also, danke dafür. Also, das ist das klingt total schön und du hast recht, dass ähm, ich muss da so, wie ich's mir wünsche, halt auch 'n bisschen vorleben und meine Wünsche einfach offen kommunizieren und ja, dann auch wenn es halt 'n bisschen schwer fällt aber ja, genau, da mit den, äh, ganz, ähm, echten Botschaften Ich-Botschaften und Wünschen, ähm, ohne Erwartung einfach mal aussprechen und dann schauen, was was passiert, ja. Also, das das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass es auch 'n guten Einfluss haben kann. Und, äh, gerade mit meinen Schwestern kann ich auch manchmal so reden, wie ich es mir wünsche und, ja, das wäre, wenn dann als Familie, dass das echt, äh, funktionieren könnte. Das kann ich mir vorstellen. Also, vielen Dank.
Ja super. Und, äh, lass dich von Rückschlägen nicht äh, äh, entmutigen. Na natürlich ist die Art für die anderen ist jetzt erst mal neu. Die werden dann vielleicht auch manchmal komisch drauf reagieren. Aber bleib dran und versuch es. Es geht mal besser und es geht mal weniger gut. Also, viel Erfolg dabei.
Okay. Okay, das mache ich. Super. Danke dir.